Olha, nunca aconteceu antes, não que eu me lembre, assim, nunca aconteceu antes. Mas, eu acho que é porque antes eu tinha um cansaço físico muito grande, inclusive é uma das coisas que eu fico tentando, assim, para mim conseguir dormir rápido aqui é isso, sabe, porque antes eu dormi eu trabalhava de madrugada, né. Então, trocava o dia pela noite, então ficava muito bagunçado os horários, nem se comparava, mas tinha essa justificativa do trabalho, mas aí já faz, tipo, 3 meses que eu já não tô mais no trabalho de rotina de madrugada, sabe. Eu também não sei se isso é uma coisa recente, mas, nossa, eu me sinto frustrada, sabe, em relação a isso. Porque é como se uma das coisas que eu mais me sinto revigorada que é um sono bom mesmo eu não consigo mais. Eu fico o tempo todo sonolenta o tempo todo com zumbido no ouvido, dor de cabeça.
Hum? Hum Aham.
Entende? Então eu nunca tive episódio de insônia.
Olha, zumbido já é uma coisa Aham. Zumbido, talvez, você tenha que buscar ajuda médica para entender o porquê, né, eu perguntei para você se você andava preocupada porque muitas vezes a insônia é por uma ansiedade, né, por uma preocupação, ali, que está tirando o teu sono, por isso que eu estava perguntando se você já tinha vivido esse período em alguma outra fase da tua vida.
Sim, então, é, realmente eu acho que agora eu estou passando por uma fase da minha vida mais de migrança, sabe, de imigração mesmo. Eh, a gente está pensando em se mudar para uma outra cidade, e isso está causando uma ansiedade, porque é uma cidade que a gente sempre vai visitar, né, uns amigos meus, o primo do meu su marido, inclusive, ele mora na cidade próxima. E a gente quer se mudar para lá, então não sei se é isso que está causando, mas eu estava correlacionando com a minha viagem para o Brasil, né, que não sei, depois de 5 anos morando fora eu fui, fiquei com a família, e aí voltei É, e aí, tipo, mexe um pouco, sabe. Eu bato a cabeça no travesseiro e a cabeça fica, sabe, zonzanando, assim, muito ruído mesmo. Não consigo dormir, em relação a pensando: "Ai, vou fazer isso, amanhã no trabalho tem que fazer aquilo, tem que ver o frete, quanto que vai dar o frete da mudança que não sei o quê." E eu fico um pouco desorientada também, né. Comentei com a minha mãe que estava passando por isso, e ela até falou: "Ai, você quer um remédio um dos meus remédios para dormir?" Porque ela toma remédio para dormir, mas eu não quero ser essa pessoa viciada, sabe. Eu queria voltar a produzir uma rotina regular de sono, todo dia, de forma saudável mesmo.
Hum. Olha lá. Aham. Que delícia. Uhum. Aham. Uhum.